هو كان خلاص، لان أنا صاحبتي كانت س يعني المول ده كان قريب ليّا، فأنا تمام وهاروّح البيت على طول، بس صاحبتي كانت تبع سكن الجامعة، فسكن الجامعة بيقفلوه بدري، <tsk> فهي كانت مستعجلة برضو فما لحقناش إن إحنا نقضي وقت حلو. بس يعني قبل ما نخش السينما وكده إحنا اتبسطنا يعني وقعدنا مع بعض و وعملنا كذا حاجة، فاتعوّضِت يعني.
آه، يعني آه. اهم. طَب أنا شُفت دلوقتي إن أسعد يومين يعني- ما شاء الله- في حياتِك، يعني يارب دايمًا هُم في تركيا، ما فيش يوم برضو سعيد في مصر أو حاجة تفتكريها؟
إمم. يوم سعيد في مصر. يعني بصراحة مش فاكرة هيكون يوم سعيد والّا لأ، هو تقريبًا ما فيش، بس هقول لَك على موقف، هقول لَك استنّى، آآ، نزلت قابلت واحدة صاحبتي ما كنتش ولا مرة قابلتها في حياتي.
ما فيش. <laughs> <laughs>
آآ، هي ما كانتش صاحبتي أنا الأول، هي كانت صاحبة أخويا، ف فبعدين أنا وهي بقينا أصحاب، فنزلت قبلتها وخرجت لوحدي عامةً.
اهم. اهم. اهم.
وبعدين آآ، جالي واحد زميلي، كنا زمايل مع بعض زمان، وكان بقى لي سنين كتير أوي ما شُفتوش يعني من من بعد الدراسة ما شُفتوش، فجه لي وقعدنا مع بعض، قعدنا مع بعض برضو في ستاربكس بقي المرة دي، <laughs> ستاربكس بتاع سان ستيفانو.
اهم. آه، يعني ده بس خلاص، نقلنا فرع آه، نفر فرع فرع مصر دلوقتي، تمام. <laughs>
أهو دخلنا على مصر بقى، <laughs> وقعدنا قضينا وقت حلو أوي بصراحة برضو، قعدنا اتكلمنا عن الحياة والشغل والدراسة والسفر وكده.

حاجة تانية آآ، ممكن أقول موقف حلو آآ، ف ف في الوقت اللي كنت قاعدة فيه في مصر عامةً آآ، لما كلمونا على التليفون، وقالوا لنا إنه ال الفيزا اتقبلت، وإنه عايزين نحدد الميعاد إمتى.
اهم. آه لأ، ده ده ده أكيد. يعني أنا شايف بجد ده أسعد خبر في حياتِك كلها. <laughs> ده أسعد خبر في حياتِك.
ده حقيقي آه بقى. <laughs> بجد آه، مش هانكر يعني كان قعدت اتنطط عامةً في البيت. <chuckles>
ابقي احكي لي آه، كنت هاقول لِك احكي لي عن إحساسِك عملتِ إيه لما قالوا لِك إن أنتِ ات الفيزا اتقبلت؟
آآ، بُص أنا كنت نايمة بعد كده لقيت ماما بتصحيني "اصحي، اصحي نرد على التليفون" فردِّينا أنا وهي: "ف حابين الميعاد يكون إمتى؟" فقلنا له: "ميعاد إيه؟" قال لنا: "ميعاد السفر"، فقلنا له: "ثواني مش عارفين طَب نبعت لبابا نسأله، طَب طَب طَب استنى طيب طيب"، قال لنا: "طَب تمام أنا هاقفل معاكم دلوقتي لما تحددوا الميعاد ابعتوا لنا على الإيميل زي ما بتبعتوا على العادي" قلت قلنا له: "تمام خلاص". فحددنا الميعاد بتاع السفر و وبعتنا لهم على الإيميل، وبعدها بقى أنا فضِلت اتنطط في البيت ومبسوطة وفرحانة وكنت عايزة أطير يعني في السما بصراحة. <laughs>
<laughs> حقِك آه، لأ، حقِك، حقِك بجد. والله حقِك يعني يا رب بجد دايمًا ما ده أكيد، ده أكيد يعني ده حقِك، وبجد يا رب يا رب دايمًا مبسوطة. اتعلمتِ في اليوم ده أكيد، صح؟
والله بجد كنت عايزة أطير. أنا أصلًا مش باعرف أزغرط. كان نفسي أزغرط وقتها. إيه؟
اتعلمتِ في اليوم ده والّا؟